ซึ่งรู้สึกว่า ชีวิตเราอยู่ อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสิ่งรอบตัว เราไม่ต้องเผชิญ มีความเครียด ปัญหาอะไรมา เราก็เริ่มแล้ว เริ่มหายใจลึก ๆ
อา
เพื่อช่วยบรรเทา ช่วยระบาย มันก๊าย ๆ ว่าความเครียดมัน เราสามารถระบายออกได้ทางลมหายใจอะครับ
ครับ แสดงว่า อะฮะ แสดงว่าก่อนหน้านี้มิ ฮึ อา ครับ แสดงว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องให้เครียดเยอะมาก แสดงว่าก่อนที่จะมาเจอ Breathing Exercise เนี่ย ผมว่าน่าจะต้องได้ลองใช้วิธีอื่น มาก่อนบ้างแน่ ๆ ใช่ไหมครับ? มันอาจจะเป็นการนั่ง ส
ใช่ครับ ใช่ ก็พยายาม เวลาเจอเรื่องเครียดก็ปรึกษาเพื่อน คุย เอาไประบาย เราก็เกรงใจเพื่อน บางทีเขาก็รู้แล้วแหละว่าเราเครียด เราอยากแค่ระบาย เขาไม่อยาก เขารู้ว่า ค เราไม่ต้องการคำตอบ แค่อยากระบาย หรือบางเรื่องมันพูดไม่ง่าย
อ้อ ใช่ แต่มันจะเป็นเบสิกของมนุษย์เลยนะ การได้ระบายออกมาเนี่ย <chuckles>
อา ใช่ แต่ตอนหลังนะมันเริ่มรู้สึกว่า เราปรึกษาเพื่อนน้อยลงนะ อันนี้สังเกตช่องเอ อินบอกซ์ใน Messenger ของเฟซบุ๊กเนี่ย แต่ก่อนเป็นที่พึ่งของผมมาคุยกับเพื่อนที่สนิท ตอนหลังเราเริ่มเบาลง ๆ อะไรเงี้ย เราเริ่มอยู่กับตัวเราเองมากขึ้น เราเริ่มจัดการ เราเริ่มควบคุม ผมว่าสังเกตได้ ผมใช้อินบอกซ์น้อยลงใน Messenger ในเฟซบุ๊กน้อยลง ในการคุยกับเพื่อน ใช้เพื่อติดต่อ เพื่อธุรกิจ อะไรอย่างอื่นมากกว่าอะครับ
อา ครับ อือฮึ อืม แสดงว่าทุกวันนี้ ก็คือการควบคุมอาหาร นี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว อา ๆ ๆ ใช่ เออ
ก็โชคดี โชคดีที่ เจอ เจอ ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มา เฮ้ย เจอ เฮ้ย ลองดูหน่อยเว้ย ช่วงนั้นก็เครียด ๆ อ่านดูแล้วมันก็ยังไง เออ มันก็โอเคนี่หว่า อะไรเงี้ย เราก็เคยได้ยินมานานนะ แต่ไม่เคยลองทำ

อยู่กับปัจจุบันครับ อย่าไปคิดถึงอนาคต แล้วควบคู่กับแอปตัวหนึ่งก็คือ Mindfulness เหมือนกับมัน มันคล้าย ๆ ทำสมาธิอะ แต่มันเป็นวิธีการทำสมาธิที่ไม่อิงกับศาสนาใด ๆ เลย อันเนี้ยคนรุ่นใหม่น่าจะสนใจ มันใช้ เขา เขาไม่ใช้คำว่า meditation ไงครับ มันจะใช้คำว่า mindfulness มากกว่า
อืม อือฮึ อืม ครับ อา ๆ ๆ อืม ใช่ ๆ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจศาสนา ครับ แล้วหลังจากแบบว่าฝึกลมหายใจแล้วเนี่ย เรายังเจอปัญหาอะไรที่แบบว่าเข้ามาเรียกว่า หนัก ๆ จนทำให้ว่าเรา ความเครียดเราพุ่งปรี๊ดเนี่ย เรามีการใช้เทคนิคอื่นเข้าร่วมผสมไหมครับ? ว่า ในการควบคุมความเครียดเนี่ย
มีครับ เราก็พยายามคิด ปรับวิธีคิดของเรา จูนวิธีคิดของเราว่า
ครับ อือฮึ
ไอ้ ไอ้ฉิบห่า สถานการณ์ตอนเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่มันผ่านมาเท่านั้น ย้อนกลับไปตอนเด็ก ๆ ตอนเป็นวัยรุ่น ตอนนั้นเราก็เจอลักษณะคล้าย ๆ กันนะ เพียงแต่ว่าระดับ สเกล มันอาจต่างกัน เราผ่านมาได้แล้ว คือปรับวิธีคิด ก็ถ้าสมัย นี้เขาเรียกว่า mindset ไงครับ ปรับวิธีคิดของเรา ปรับอะไรของเรา
ครับผม อา ๆ ๆ ๆ ครับ อือฮึ ใช่ อะฮะ
ผมจะเขียนเลยนะว่า กำลังปลดแอกอะไรบางอย่างเนี่ย คือ ตึ๊ด ๆ ๆ ชื่อของคนคนนี้ เราจะเสร็จงานปุ๊บ เราก็จะไม่เจอเขาแล้ว ผมจะเขียนเลยครับ "ปลดแอกชีวิตจาก"
อืม ๆ ๆ ครับ <chuckles> อ๋อ
ลงไปในหนังสือ
เออ ก็ดูเป็นเทคนิค เอ่อ อา เป็นเทคนิคที่ดูน่าสนใจดีนะ เพราะอย่างน้อย ๆ แบบ
คือ จด เขียนให้เห็น
อืม ๆ เพราะอย่างตอนเด็ก ๆ อย่างที่บอกว่า ตอนเด็ก ๆ ตอนวัยรุ่นเนี่ย เราเจออะไรเราก็ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไปเสียหมด เรายังไม่ค่อยรู้เทคนิคในการที่แบบจะผ่านปัญหา ณ จุด ๆ นั้นไป
พอมัน ครับผม ครับผม
อือฮึ
ผมก็ใช้วิธีเนี้ยครับ คือพยายามสะท้อนมันออกมา บางทีมันเรื่อง มันเป็นเรื่องในความคิดของเราใช่ไหม เรามองไม่เห็นมันไง เขียนมันออกมา มันเป็นตัวหนังสือ มันแทนตัวไอ้สิ่งที่อยู่ในหัวเราได้ เขียนแล้วมอง แล้วอ่านมันเนี่ย มัน
อืม
มันทำให้รู้แล้วว่า เฮ้ย เรามีโฟกัสมากขึ้น เราสามารถสะท้อน เราสามารถ อะไรอะ ปรับไอ้ความรู้สึกกดดันที่ใคร ๆ พยายามสร้างให้เราออกมาเป็นรูปเป็นร่าง เป็นรูปธรรมได้
ครับ